Je voulais, heu, te parler d'un truc parce que là, je suis en plein bilan, heu, fin d'année oblige, hein. Et heu, alors, en fait, hem, je suis en train de réfléchir à, heu, à complètement, comment dire? Soit reprendre, soit complètement arrêter une carrière que j'avais. Hem, donc moi, je suis formée en journalisme, j'ai eu une longue carrière, j'ai fait une pause, heu, qui qui s'est transformée en sorte d'arrêt. Et puis là, je suis en train de reprendre tout doux. Mais, suis en train de me demander en fait si c'est un bon choix. Je sais pas. En fait, hem je sais pas, si je suis encore faite pour ce métier, si c'est le bon, mmh, la bonne heu, façon de faire. Est-ce que j'ai pas trop changé? Je je suis en plein doute à vrai dire. Du coup, je voulais juste en parler avec toi pour faire le point, voir heu heu, si j'ai tort de vouloir m'échiner à faire ça ou bien, heu, est-ce qu'il y a autre chose pour moi, quoi?
Mouais. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh ouais. Mmh mh. D'accord, ouais. Mmh Et depuis quand, du coup, tu as ces doutes un petit peu, là?
Bah en fait cet été, heu, d donc en fait, j'avais, heu, j'ai fait pas mal de choses entre temps et cet été, je sortais d'un contrat de de travail, heu, salarié d'un d'un boulot qui me plaisait pas du tout, qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais. Et heu, et je commençais à me dire: «Bon, ben forme-toi à autre chose», et je me suis dit: «Bah non, je veux faire ce que je sais faire, heu mon 1er diplôme, le journalisme.». Et j'ai commencé à retatonner, à à voir si, heu, je pouvais faire des choses, je commençais à écrire des reportages, à vouloir les proposer et tout, parce qu'en fait moi je travaillais j'ai toujours travaillé en indépendante.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh, d'accord.
Et heu, et je sais pas, les choses, elles sortent pas. Heu, mmh, j'ai du mal, en fait, c'est trop bizarre. Parce que j'ai pas envie de refaire ce que je faisais avant, mais j'arrive pas à recréer une façon de le faire ce métier. Donc heu, ça, je me dis: «Bah peut-être qu'en fait, heu, c'est fini fini quoi.».
Mmh d'accord. D'accord. Et du coup, c'est c'est une, heu, véritable passion pour toi? Est-ce que c'était une évidence de faire du journalisme? Ou, est-ce que c'était vraiment un peu comme ça, heu?
Alors c'était une passion, quand j'étais plus jeune, ouais. C'était un rêve, et puis heu, j quand j'étais jeune adulte, heu, j'ai adoré faire ça. C'était vraiment, heu, c'était m c'est c'est c'était mon identité même. Et maintenant non, c'est pas une passion, je dirais pas ça. Mais je trouve que c'est un m un métier pratique qui qui me permet de faire des choses que j'aime à côté. Heu, c'est-à-dire que j'aime beaucoup voyager, heu, et j'aime bien voyager dans le cadre de mon travail. Donc ça, ça me permet de le faire. J'aime bien rencontrer plein de gens, super différents et heu, et du coup ben heu, ce métier là, il s'y prête, hein, parce que tu parles vraiment à à à tout type de personnes. Donc c'est plus que sur le le papier, je trouvais que ça réunissait des choses qui m'allaient au quotidien. Mais le métier en soi et dans ce qu'il est devenu aujourd'hui, non, c'est pas, heu, ça m il m'intéresse pas plus que ça.
Mmh mh. Mmh. D'accord. Mmh mh. Mmh d'accord. Mmh. Ouais. D'accord, donc heu oui, en fait, toi ce qui t'intéresse vraiment, heu, dans ce job, voilà, bah, c'est déjà la sécurité et puis voilà le fait de rencontrer des gens, de voyager, alors? Et hem, et du coup, heu, finalement, heu, est-ce que tu penses que, heu heu, tu tu, mmh, tu es en quête un peu de sens dans dans ce travail? Est-ce que tu t'y retrouves au niveau de tes valeurs? Heu, est-ce que c'est ce manque-là qui affecte un petit peu ton travail? Heu, qu'est-ce que tu recherches exactement?
Mouais. Alors hem, tu fais très bien de me parler des valeurs. Hem, heu c'est que, heu, j'ai peur que, heu, le journalisme d'aujourd'hui ne corresponde pas à mes valeurs justement. Et, et dans ce que, mmh, en fait mon mon problème, c'est que si je veux vraiment gagner ma vie, il faut forcément que je le fasse comme on me le demande aujourd'hui et et c'est compliqué, parce que je suis pas du tout d'accord. Et donc heu, il est là. Heu donc ça, je me dis, mais «il est là le problème», pardon. C'est pour ça je me dis: «Mais en fait, et si c'était pas ce métier que je devais faire?». Mais je prends quand même, tu vois, hem, la substance. C'est-à-dire, OK, j'aime rencontrer plein de gens différents, OK j'aime bien faire ça à l'étranger, aller y rencon aller dans des lieux que je ne connais pas. En fait j'aime bien l'inconnu, voilà. Mais est-ce qu'il y aurait pas un autre métier finalement, qui pourrait répondre à ces besoins-là, quoi?
Mmh, oui d'accord. Mmh mh. Moui. Mouais. Mmh mh. Mmh mh. Et oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que si tu veux, heu, éventuellement trouver un autre travail où tu vas avoir, heu, les valeurs que que tu aimes, heu, porter, heu, au quotidien. Et avoir les avantages, heu heu, que tu décris, hem, ça pourrait être, heu, peut-être, heu, sympa? Parce que là tu serais peut-être plus épanouie. Parce que moi je comprends là, heu heu, tes doutes heu sur, heu, est-ce que tu continues ta carrière ou pas? Parce que c'est vrai que quand on retrouve pas ses valeurs au travail, bah, on on on se sent un petit peu, heu, frustrée heu. Et puis on sent que c'est un petit peu injuste, qu'on peut pas s'exprimer comme on on le souhaiterait. Donc heu, c'est vrai que peut-être que ce serait intéressant de regarder, hem, heu, s'il y a pas d'autres possibilités finalement, heu, qui s'offrent, heu, à nous. Est-ce que, heu, tu as songé peut-être, heu, à faire heu, un bilan de compétences par hasard?
Heu, non, non, j'y avais pas pensé. C'est vrai que ce serait peut être heu, l'occasion de le faire parce que, heu, au moins, hem, je sais pas. Est ce que le bilan de compétences, ça te permet de voir en gros, heu, quels sont, heu heu, les points, heu, forts chez toi, les points faibles? Et, est-ce que ça te donne un peu des listes de métiers que tu pourrais faire, heu, qui correspondraient à à qui tu es?
Mmh mh. Oui, c'est ça en fait, heu, tu heu, tu peux le faire, heu, seule sur Internet ou alors accompagnée d'un coach, heu, professionnel. Et heu, en fait ça permet de faire un petit peu le point, heu, sur heu, bah non seulement les compétences que tu as acquéries, heu heu, grâce à ton métier heu, ou alors même aux formations que tu as faites. Et puis aussi heu, tes attentes en fait, heu, qu'est-ce que tu recherches? Et heu, s les 2 combinés vont te permettre de de trouver une liste de métiers qui pourraient correspondre. Et, peut-ê parmi, heu heu, ces métiers, il y en aurait 1 qui te taperait à l'oeil et où et et où te dirait où tu te dirais: «Bah oui en effet, heu, tiens, heu, ça ce serait pas mal, heu, j'y avais pas pensé», et puis tu pourrais peut-être, heu, finalement, hem, heu, te lancer dans autre chose. Ou parfois aussi le bilan de compétences, met en lumière le fait que beh finalement, heu heu, la la carrière aussi que tu as entamée est vraiment la bonne direction et heu, tu peux aussi avoir comme résultat que, heu heu, c'est vraiment, heu, ce métier-là qu'il te faut et que tu ne devrais pas changer. Donc heu, tu tu auras un v vraiment, en fait, heu heu, la réponse à tous tes doutes, heu, en faisant un bilan, en fait.
Oui. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh ouais, mais je suis complètement d'accord. Franchement, je pense que c'est, ça vaut le coup que je le fasse. Au moins j'ai, heu, je je ferai heu ça, je ferai un point que ce soit avec quelqu'un ou en ligne. Je vais peut-être plus le faire en ligne comme ça, c'est quelque chose que je peux, heu, rapidement mettre en place. Et heu, j'ai besoin un peu d'un effet miroir, de voir ce que je me raconte à moi-même parce que c'est hem, c'est un peu brouillon. Et ouais, je suis d'accord, en fait. En fait, c'est même plus une question de de carrière, de métier. Par exemple, ça aussi, la notion de carrière, c'est pas quelque chose à laquelle je crois maintenant. Avant, c'était super important. Je voulais évoluer dans la hiérarchie, je voulais des titres, des prix. Maintenant, je t'avoue que je m'en fiche, heu. C'est vraiment, il faut que je sois stimulée quoi, au quotidien. Donc heu, je pense que ça vaut le coup, à le le bilan de compétences, ça, heu, ça c'est sûr.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui, parce que, heu, c'est vrai que c'est important, heu, d'être heu, heureux et et d'avoir vraiment un bon bien-être, heu, au travail pour être épanouie. Mais hem, dis-moi est-ce que tu en as parlé un petit peu autour de toi, peut-être à d'autres collègues ou à des proches, heu heu, de de ces doutes, un peu?
Heu, non, non, non, je l'ai pas fait. C'est ce que je devrais le faire, heu. J'ai plein d'amis heu, journalistes qui eux ont jamais fait de pause en plus dans leur carrière et qui ont vu tous tout évoluer. Donc heu, je pense qu'ils pourraient déjà me donner un avis, sur heu, le métier aujourd'hui. Et puis ils me connaissent, ils s ils me connaissent dans ma pratique, dans ce que je défends et tout. Donc heu, hem, peut-être qu'ils seraient à même de me dire heu: «Franchement c'est encore pour toi, c'est encore fait pour toi, heu, continue ou pas». Donc je pense que ça pourrait être pas mal déjà. Ouais.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Eh oui, parce que mmh, du coup, de d'avoir l'avis de de tes collègues, heu, ça va te permettre d'avoir, heu, une autre vision des choses et et eux, ils auront peut-être heu, des opinions totalement différents des tiens, et qui vont se confronter en fait à ce que tu penses. Et heu, peut-être qu'ils vont t'encourager ou pas dans une direction et heu et c'est bien d'avoir, heu, voilà un point de vue un petit peu différent.
Mmh mh. Mouais. Mmh, ouais, ouais, non, je suis d'accord. Faut que parce c'est que là, tu sais, je tourne en rond, heu, dans mes pensées parce que je je je fais ce travail toute seule quoi. Et je suis là, donc un jour je dis: «Ouais, mais franchement bien sûr, c'est une évidence, c'est ce que tu sais faire depuis toujours, vas-y». Le lendemain, je me lève, et après je me dis: «Mais n'importe quoi, tu te vois retravailler dans l'urgence, le stress, heu heu, te remêler à l'actualité?» enfin bon. Heu, donc heu, donc ouais, je pense que j'ai besoin d'une part de parler de ce truc global avec heu, avec des confrères et des consœurs. Et puis l'autre chose, c'est heu, est-ce que en fait heu, heu ce métier, il est riche hein, il peut être fait de 1 000 manières. Tu vois? Je sais pas hier, je regardais hem, c'était truc sur quoi? LinkedIn, ou i ou li ou Indeed, peu importe. Heu, tu vois, une annonce et c'était journaliste brand content. Et heu, je vois plein d'annonces comme ça, et je me dis: «C'est fou comment le métier de journalisme est devenu heu, comment dire ça? Assez heu, fréquent». Et en fait heu, maintenant tu peux être journaliste et publicitaire, c'est un peu un peu ça quoi quand tu dis, brand content. Donc hem, ça m'a creusé une petite réflexion, je me suis dit: «Mais attends, en fait heu, hem, des métiers on y on y met un titre mais en réalité c'est un un cumul de compétences que tu utilises pour faire une chose en particulier. Et si finalement ce que je sais faire en tant que journaliste, je l'injectais dans autre chose dans dans dans d'autres manières de faire ou que je crée un nouveau titre de journaliste?» Je sais pas. Heu, c'est à voir, faudrait que je fasse le tri aussi dans ces idées là quoi.
Mmh mh. Oui. Ouais, mmh. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh d'accord, ouais, mmh mh. Mmh mh. N oui. Et c'est vrai qu'il y a plein de possibilités, pour toi d'exprimer, heu, heu, bah, ce que tu sais faire et heu et ce que tu veux faire. Et des fois on est un petit peu aussi dans le doute parce qu'on se dit que, il y a l un peu la sécurité, heu, de ce qu'on sait déjà faire, de du travail qu'on a déjà exercé et on a déjà son trouvé plus ou moins son équilibre alors on voudrait pas trop changer, heu. Voilà il y a tout ça qui nous met des freins, heu, mais en fait vraiment il faut se sentir libre, heu, d'avoir de nouvelles idées, heu, pour sa carrière, un nouvel élan et de se lancer quoi.
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mouais, mais tu as raison, mais heu, mais merci de de parler de ça, des fameux freins. Heu, c'est vrai qu'il y a un moment, ben tu avances en âge, tu es un peu fatiguée. Puis quand tu as fait beaucoup de choses, ben tu te dis: «J'ai pas envie de réapprendre quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose que je connais par cœur, que je fais instinctivement comme, heu, conduire quoi» et heu et là du coup c'est vrai que des fois ça m'a ralenti donc, heu, je vais peut-être voir heu, écoute, bilan de compétences sûr je vais le faire. Heu, toi tu conseilles le parce que moi je te disais je vais le faire en ligne plutôt. Tu crois que c'est mieux de le faire en ligne ou avec une vraie personne en face? Avec un coach?
Mmh mh. Mmh, ouais. Mmh mh. Ouais. Mais, heu tout dépend heu, f la version en ligne, heu, si elle te satisfait, si elle t'a ouvert les yeux, si elle t'as, p vraiment permis d'y voir clair, heu, heu, peut-être que cela suffit. Mais après heu, si tu sens que c'est incomplet, ou que tu as encore des questions heu, suite à à à ça, bah n'hésite pas, heu, à contacter quelqu'un, heu, qui pourrait t'aider. Mmh.
Mmh mh. Ouais. OK, ben ça marche. Ben merci hein, pour ce dernier conseil. Et puis merci pour ton écoute. Ça m'a aidé à faire un premier tri dans mes idées, donc c'est top. Vraiment un gros gros merci.
Je t'en prie. Super et n'hésite pas si tu as d'autres questions.